Pass auf. Ich bin gerade beim Aufbau meiner Selbständigkeit.
Okay.
Und das ist etwas was mir wirklich, wirklich am Herzen liegt, weil ich da seit Jahren drauf hingearbeitet habe und das für mich echt, äh, 'ne Sache ist, die die für mich einerseits Berufung ist also, es ist nicht nur einfach jetzt 'ne Möglichkeit, Geld zu verdienen oder irgendwie 'n Job, sondern es geht mir wirklich um 'ne Berufung, in in der ich wirklich, äh, komplett, als ich da sein kann. Also, mit meinen Stärken, mit meinen Interessen, meinen Talenten ganz authentisch da sein zu können. Das war 'n Riesenherzensthema, weil das, ähm, so 'n bisschen das das, hm, ja, die ich sage mal Heilung zu meiner Kindheitserfahrung ist, wenn man es irgendwie vereinfachen möchte. Okay, und ich bin jetzt wirklich in den letzten, ähm, Jahren ich habe mich durch viel, viel, viel, viel, viel durch gekämpft, um an diesen Punkt zu kommen und stehe jetzt, sagen wir mal gefühlt so irgendwo bei bei der so bei 85, 90 % der Umsetzung. Okay, ich fühle mich ganz also, nicht vom Erfolg nur nur es gefertigt zu haben, sage ich mal. Und jetzt hänge ich. Okay, ich hänge und schon seit Monaten und komme nur noch so, boah, ganz marginal voran. Aber es ist mehr Arbeit im immer wieder aufbäumen oder Energie fließend immer wieder aufbäumen, als es tatsächlich machen. Ich lasse mich auf jede blöde Side Quest ein, die sich mir im Leben bietet und schiebe die ganze Zeit. Ich kann es dir nachher konkret sagen, aber ich würde gerne erstmal, ähm, was von dir hören an der Stelle.
Wow, mhm. Okay, ja. Oh wow. Ja, ja, ja, doch, verstehe. Ja. Ja, ja, doch. Also, erstmal total cool, dass du dich so in den in dahin bewegst, ne, so deinem Calling zu folgen. Also, das machen ja auch nicht viele. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Und gerne, ich wüsste gerne noch weiteres, weil du hast gesagt, 90 % bist du schon dabei. Ähm, das klingt ja auch so, als wärst du schon rausgegangen, oder meinst du, du hast 90 % der Vorarbeit gemacht?
Mhm. Genau. Also, n ich würde sagen, 90 % der Vorarbeit weil auf mein mein Ding ist, ja. Es ist, ähm, durch durch Lebensthemen gewachsen. In meinem Leben gab es einfach 'n Punkt, wo wo ich 'n ganz großes, äh, Notwendigkeit wirklich, es war 'ne seelische Notwendigkeit, ähm, an an persönlicher Veränderung zu arbeiten. Das ist einfach zu meinem Lebensthema geworden. Ich hatte es gab 'n Punkt, da hatte ich keine Wahl mehr. Ich habe gemerkt: „Hey, ich muss mich als es gibt ganz viel Heilung zu tun. Es gibt ganz, ganz viel Veränderung zu tun.“ Und ich habe, ähm, nur sehr, sehr eingeschränkt im medizinischen Mainstream, habe ich dazu Hilfe gefunden. Das heißt, ich habe also zumindest in der Tiefe, wie ich es gebraucht hätte, ne? Und
Ja. Mhm, verstehe. Ja, geht ja vielen so, ja.
ja, und und da bin ich da habe ich angefangen ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe neben dem ganzen Mist, den ich mitunter in meiner Jugend mitbekommen habe, habe ich vielleicht auch das Glück gehabt, äh, 'n ganz starken Kampfgeist und 'ne, ich sage mal, oder Forschergeist, Kreativität und, äh, mitbekommen zu haben, ähm, an Sachen ranzugehen, um zu gucken und auszuprobieren, bis ich meinen Weg gefunden habe. Und über diesen Weg ich bin wirklich, wirklich weit gegangen. Also, von von von Männerarbeit über Yoga in fernöstliche Spiritualität, in christliche Mystik, Atemarbeit
Ja. Mhm.
richtig, richtig viele Sachen ausprobiert. Und ich habe da über die Zeit wirklich Sachen gefunden
Ja.
die für mich funktionieren und auch, wenn sie es nicht zugeben würden, ähm, westliche Mediziner nicht können, so. <snorts> Auf jeden Fall halt anhand dessen.
Ja, also, ja, die würden das nicht zugeben, aber es glaube ich dir sofort, ja.
Ja, richtig. Obwohl, es sind natürlich der Maßstab aller Dinge, aber, äh, einfach Sachen für mich funktioniert haben, die nach westlichem psychologischen Standard eigentlich gar nicht hätten sein dürfen, so Statistiken widerlegt. Ja? Und, <exhales> da ist aber richtig viel. Ich merke, das ist noch richtige Ladung dahinter. Ich musste ich musste diesen Seitenhieb gerade geben und <laughs>
Ja, ja. Mhm, hm, ja. Ja, okay. <laughs> Ja, verstehe dich schon. Doch, doch sehr nachvollziehbar. Genau.
Ja, und ich habe bestimmt, ey, fünfhu also, das ist jetzt keine übertriebene Zahl. Doch, ich weiß es, weil ich habe sie kürzlich bei Momox verkauft. Also, 'n Großteil, über 500 Bücher in diesem Themenbereich gelesen. Okay, und ich habe mich dann im Kontext dieser Suche selbst ausbilden lassen zum Hypnosetherapeuten und zum Breath Coach. Machen auch viele andere Fortbildungen in dem Bereich habe ich auch gemacht und habe einfach irgendwann irgendwann da ich dachte
Oh wow, krass. Ja. Ja.
dass diese Zeit verloren wäre, weil ich bestimmt 10 Jahre wirklich intensivst damit beschäftigt war und in der Zeit gerade so viel Geld f also, äh, gejobbt habe, dass ich am Leben geblieben bin. Aber Karriere wichtig ist. Waren meine 30er. Jetzt n nicht in Richtung Karriere oder Beruf arbeiten konnte, das hat mir lange nachgehangen. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Dann hat es irgendwann Klick gemacht. Und ich habe realisiert: „Ne, Moment mal.“
Mhm. Ja, okay, verstehe. Mhm.
Du hast die ganze Zeit an deinem Beruf gearbeitet. Es geht nur darum, das, was du eigentlich schon kannst und was du seit 10 Jahren mit mit Herzblut twentyfour seven irgendwie verfolgst, das jetzt einfach zum Beruf zu machen. Und so, und das habe ich jetzt angefangen, also, ich bin jetzt dabei, diese ganze Kompetenz das ist nicht nur Erfah also, gelerntes Wissen, das ist die ganze Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, das, wie es mich als Mensch verändert hat, ähm, in in einen Beruf zu packen. Das heißt, mich selber also, zu in in selbstständig zu machen als Coach. Ich will nicht Therapeut sein, da bin ich zu da gibt's zu viele Klischees drum, und ich bin rechtlich zu sehr eingeschränkt. Ich möchte als Coach arbeiten. So.
Ja, ja. Mhm. Ja, das macht alles sehr viel Sinn, genau. Mhm. Aber bist du schon rausgegangen? Hast du schon Angebote gemacht? Hast du schon mit den ersten Klienten gearbeitet?
Ja. Pass auf, das ist die Sache. Ja, mit Klienten habe ich gearbeitet, teilweise auch schon Geld verdient, aber das hat sich eher so über 'n privaten Kontext ergeben, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich da echt gut bin, also, ich kriege einfach richtig, richtig krasses Feedback zurück. Okay, jetzt ist das Ding, äh, was ich in diesen 10 Jahren und davor nie gemacht habe: Ich habe mich nie mit der betrieb betriebswirtschaftlichen Seite auseinandergesetzt. Das heißt Marketing, Business ist für mich komplettes Neuland, so und da bin ich grade dran und das ist, wo ich hänge. Ja, da prokrastiniere ich total, äh, jetzt grad zum Beispiel meine Homepage, ähm, da da bin ich echt blockiert, also, das Handwerk ist für mich ich bin ich kann mich in viele Sachen einarbeiten, aber es liegt mir nicht, und auch dieses dieses ganze diese Marketingwelt, wenn es um Selbstdarstellung geht, da, ähm
Okay. Mhm. Super, super gut, ja. Ah, Marketing und so. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, da habe ich, glaube ich, auch noch Themen.
Mhm. Ja, das macht alles total Sinn und auch da bist du überhaupt gar nicht alleine. Es geht vielen so, die anfangen. Da wäre natürlich der wichtigste 1. Schritt für dich, rauszufinden: „Wie möchtest du Marketing machen?“ Wenn du gar kein Marketing machen möchtest, dann kannst du es natürlich outsourcen. Du kannst andere Leute dafür bezahlen. Ist natürlich 'n Kostenfaktor, ne? Das heißt, wenn du das sparen willst und selber machen willst, dann ist natürlich die Frage: organisch, über Ads? Es macht schon Sinn, erst mal organisch zu gehen, weil du ja noch gar nicht weißt, ne: „Was was ist dein Angebot?“ Über Ads kannst du zum Beispiel also, bezahlte Werbung, kannst du sehr viel Geld verbrennen. Ähm, hast du denn schon 'ne Idee? Also, YouTube wäre natürlich vielleicht für dich, für den Bereich interessant, oder hast du schon 'ne Idee, wie dein Marketing aussehen könnte?
Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja, richtig. Also, tatsächlich ich habe das jetzt erst mal schrittweise aufgebaut. Ich die Homepage, die ich baue, also, um bisschen die Ziele runterzubrechen, also, machbare Schritte werden, war jetzt zunächst mein G Gedanke: „Okay, jetzt mache erst mal 'ne Homepage und es muss noch keine soll noch keine Salespage sein, sondern eher wie 'n Schaufenster, dass ich zunächst mal“ ähm, und das ist jetzt einfach nur, um was also bitte, bitte.
Ja. Kann ich dich unterbrechen, weil 'ne 'n 'n Fens äh, salesp äh, wie heißt das ähm, Schaufenster bringt überhaupt nichts, wenn da keiner vorbeikommt. Also, eigentlich kannst du dir das Schaufenster sparen, bis du überhaupt mal Traffic hast, bis du überhaupt mal weißt: „Woher hole ich die Leute?“ Außer du hast so viele private Leute, die dich empfehlen und natürlich Hunderte von Leuten vorbeischicken. Dann dann wäre das gut dann wäre das g gut.
Okay. N Genau. Pass auf. Ich erkläre es dir. Ich habe ich habe vor, das im das im Moment m meine Phase 1 sozusagen, und dann, wenn das erst mal steht, das 'n bisschen, äh, mehr Know-how einzuarbeiten, das ich mir eben auch erst aneignen möchte. Im Moment ist mein Konzept Folgendes. Äh, was ich Teil meiner Arbeit ist, dass ich regelmäßig Breathwork Journeys anbiete.
Ja. Mhm.
Okay, ähm, das ist 'n gesch geführte Atemmeditation. Die dauern etwa 90 Minuten. Mit Drum rum ist man 2 Stunden aktiv und, ähm, die Dinger knallen. Also, ich habe da wirklich 'ne äh, sage mal, da musst du einfach äh, also, und damit es nicht funktioniert, damit niemand rausgeht und begeistert ist, dann musst du schon aktiv nicht mitmachen. Ansonsten habe ich da ne eher 'ne 99 % Success Rate äh, wo die Leute danach einfach komplett aus dem Häuschen sind und, ähm, begeistert sind. Und das ist 'n Ding, w d die ich jetzt erst mal vorhabe, jetzt in der in der wirklich amateurhaften, einfachsten Phase meines Business einfach in meinen sozialen Netzen, ähm, diese Breathwork Journeys ein bis zweimal im Monat anzubieten, in diesem Kontext zu sagen: „Hey, pass auf, es gibt auch äh, ich mache auch 1-zu-1-Coaching. Hier ist 'ne Homepage.“ So, das ist der Gedanke mit der Homepage. So wollte ich Traffic dorthin leiten. So, ja.
Ja. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. <chuckles> Mhm. Okay. Ja, verstehe. Ah, okay, okay. Mhm. Und die Breathwork Journeys, wie vermarktest du die?
Ja, das ist das Ding erstmal. Also, 'n YouTube-Kanal ich habe tatsächlich 'n Coaching angefangen, wo ich erklärt bekommen habe, wie man über YouTube Marketing macht. Aber das braucht ja auch Zeit und bis dann also, es aufzubauen, die Videos zu machen, bis dann auch die Views kommen, das ist einfach 'n ähm, ja, können mal 1, 2 Jahre ins Land gehen, und es ist im Moment noch der nächste Schritt. Im Moment wollte ich meine eigenen privaten Netzwerke nutzen, äh, das heißt erstmal einfach jeden, den ich kenne, und alles, was ich an, äh, WhatsApp-Gruppen habe, das überall rein zu posten. Okay, ich habe noch nicht damit angefangen und dann erstmal zu hoffen: „Okay, es ko entsteht erstmal, ähm, äh, bissel Mund-zu-Mund-Propaganda“ und dass, ähm
Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Mhm. Mhm.
Leute mich weiter ja, das ist ja Mund Mundpropaganda, und ich erstmal Erfahrung sammeln kann. Und in dieser 1. Phase, lass das 'n 1/2 Jahr, 1 Jahr sein, in der Zeit meinen YouTube-Kanal aufzubauen und mich insgesamt in dieses Marketing-Verständnis noch selber reinzuarbeiten, weil das das fehlt mir. Also, das ist der Plan, ja, aber ich hänge an der Homepage, aber ich hänge in der blöden Homepage.
Genau, das ist genau das, ja, dich weiterempfehlen, ja. Ja, mhm. Ja, klingt doch total super. Ja. Ja, dann mache doch die äh, Homepage, ist doch gut, ähm, dann dann mache so lange YouTube. Also, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst, und gleichzeitig, ne, wenn du bei einer Sache prokrastinierst, die auch nicht das Wichtigste überhaupt ist, weil die Leute kommen nicht wegen deiner Homepage, sondern weil sie so 'ne Journey erlebt haben, und, ne, können dir theoretisch auch eine WhatsApp schreiben und sagen: „Du, ich will 'ne Eins-zu-eins-Session. Wie viel nimmst du,” ne? Also, die ne, die Homepage, das ist fast wie so 'n Selbstsabotage, was du da führst. Kannst du natürlich jeden Tag 'n bisschen was machen, aber wenn du es nicht machst, mache stattdessen 'n paar coole, ähm, YouTube-Videos, dass die Leute was haben, wo sie dich jetzt finden. Da kannst du ja auch drunter schreiben, ähm: „Bitte, ähm, sch schicke 'ne Nachricht an”, und habe irgend 'ne generische E-Mail, nicht unbedingt deine private auf YouTube verteilen, ne, „und dann kannst du was buchen”, oder gleich 'nen Buchungslink. Kannst du in die Description Buchungslinks reinmachen, ne: „Buche hier deine ähm, buche deine Eins-zu-eins-Session”, oder was auch immer, oder frage in den Kommentaren. Also, kannst ja viel machen, aber, ne, die Prokrastination mit der Homepage würde ich umgehen, indem du wirklich Sachen machst, wo Leute morgen sofort was von dir bekommen und sagen: „Davon will ich mehr“, weil finden tun sie dich dann eh. Also, ne, wenn du irgendwas ihnen gibst in der Beschreibung, dass sie mit dir Kontakt, ne, also, aufnehmen können, dann, ne, können sie ja theoretisch sofort buchen.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt, ob ich, ähm, beim YouTube-Videos drehen <chuckles> weiterkomme als mit der Homepage. Danke erstmal.
Ja. Ja. Ja, ja, gerne. Tschau.